في الحقيقة أنا عندي يعني مشكلة كده مع ال مع المُناسبات الاجتماعية؛ باحِسّ بالإرهاق والوحدة، ما بابقاش مرتاح على يعني ما بابقاش عا م ما باعرفش أتعامل بشكل طبيعي مع الناس، آمم سواء بقى كانت مُناسبات اجتماعية بشكل قرايب وكده، في أعياد وكده، والّا أو أفراح حتى، أو مُناسبات اجتماعية سواء كانت حفلات أو يعني بصراحة ما باعرفش أرتاح في الموضوع في ال في أي تجمُعات كبيرة، بس المشكلة أكتر إنه ساعات باتحط تحت ضغط إن حد مثلًا عايزن عايز يفرض عليّا إن أنا أروح مثلًا معاه مشوار، فيه حفلة أو اجتماع أو أيًّا كان، وكنت محتاج نصيحتِك في ال في الموضوع ده، إزاي أتعامل مع ال النوع ده من الضغط؟
إمم. إمم. طبعًا أنا مُتفهمة جدًا شُعورك، ومقدَّرة قد إيه فكرة إن أنت يعني ما بتحبش جو المناسبات أوي، و ويعني وحتى لمّا بتكون رايح بتبقى رايح مضطر، بحيث إن أنت إرضاءً لشخص، أو إن أنت عليك ضغوطات من شخص إن أنت تحضر، فبتروح بقى ما بتبقاش واخد راحتك، ومش عارف إن أنت تتعامل مع الناس بطريقة آآ عفويَّة أو بطريقة عادية، طول الوقت حاسس إن أنت متكتِّف وكده. يعني م مقدَّرة كُلّ اللي أنت فيه، ومقدَّرة قد إيه هو فعلًا الوضع ممكن يكون صعب، و عليك يعني ومأثَّر عليك إزاي. بس خلّيني أسألك شوية أسئلة كده، وإن شاء الله يعني الموضوع هيكون بسيط، وهنلاقي له حَلّ سوا يعني.
فعلًا. إن شاء الله بإذن الله.
أنت دلوقتي آآ الفكرة كُلّها آآ بتحِس بالإرهاق إمتى، يعني هل دلوقتي لمّا ييجي حد يقول لك آآ فُلان إحنا عندنا مناسبة ياريت تيجي يوم الجمعة الساعة كذا، مُجرّد بس ما أنت بتعرف إن في حدث أو حد جاي يكلّمك إن في مناسبة المفروض إن أنت تحضرها، هل بقى بتبدأ تحِس بقى بالتوتُّر وبالقَلَق بقى وكده، والّا وبمُجرّد ما أنت بتكون في المكان وتلاقي نَفْسك وِسط زحمة ودوشة كتير أو كده أو بعد بعده يعني، احكِ لي أكتر عن التفاصيل دي، بتحِس إمتى بالإرهاق فعلًا؟
الحقيقة يعني أول ما بنبقى مثلًا لو هي حاجة أول مرّة أجرّبها، آآ ممكن ما بابقاش متصوِّر يعني قد كده ال المَوقف نَفْسه فبيكون عادي، لكن لو لو حدث مثلًا أنا عارف هو هيمشي إزاي بالضبط ويعني مثلًا تجمُّع عائلي ما مثلًا، بابقى بابقى في ضغط من أول ما باتحَط يعني م أول ما أعرف. يعني أول ما يقول لي أنت بُكرة في كذا، خلاص كده أنا اتصدمت، بابقى عايز أدوّر على أي حِجّة عشان أقول له أنا مش جاي بُكره، أنا مش هاحضر الكلام ده.
آه. إمم. طيب، أنت دلوقتي قُلت لي لمّا بتكون ح حدث أنت ما أنتاش عارف تفاصيله أوي، فما بيبقاش عندك مانع إن أنت تروح تجرّب أو إن أنت تحضر وتشوف الدنيا فيها إيه، ارتحت كان بها، ما ارتحتش خلاص. يعني بتحِس بقى بإيه، بالأعراض التوتُّر وكل حاجة عندك دي. طيب، ليه مع العائلة أنت بتحِس بالتوتُّر ده، مع إن المفروض إن العائلة دي الدايرة المُقرّبة منّك، آآ ب ناس عارفها مش هيبقى عندك مشكلة في التعامل معاهم، والّا إيه المشكلة بالضبط تحديدًا يعني في الحضور يعني؟
هو تحديدًا لمّا بتكون تَجمُّع عائلي كبير، بيكون في شكل رسمي أكتر، فما بابقاش عارف يعني إيه اللي المفروض أقوله، أو لو حد اتكلّم معايا في موضوع، أنا ما بابقاش عارف إيه اللي المفروض أتكلّم معاه فيه، أو بابقى مش بابقى حاسِس بكمية تَكَلُّف غير عاديّة، فدي بتحسِّسني بانعدام أريحيّة، وده بيخلّيني مُتوتِّر و وكمان يعني بابقى مُحرَج، وهُم خلاص بقى خ خدوا عنّي الإنطباع إن أنا بقى الشخص المُحرَج اللي ما يعني مع إنّي مع أصحابي، والتجمعات بقى وإحنا قاعدين مع اصحاب يعني قاعد مع أصحابي على القهوة وكده، بيبقى الموضوع عادي والمُحادثة بتمشي بشكل سَلِس، مش بابقى مُحرَج. بس برضو حتّى لو رُحت حفلة مع أصحابي مثلًا في مكان في مكان ما مثلًا فيها تجمعات كبيرة، ساعات باحِسّ برضو بنفس ال الضغط، وساعات باحِسّ بالتوتّر والقلق. بس أصحابي يعني بيتقبلوا الموضوع، وبيخلّوه عادي، ويعني ممكن مثلًا يقولوا لي: "يالّا بينا ن نغيَّر المكان، مكان مش تمام." وكده، فإنما في التَّجمُّعات العائليّة أنا بابقى مُلزم إن أنا أكمِل الحدث من أوله لآخره، فممكن تكون دي برضو من أكتر الحاجات ال اللي بتحسِّسني بالضغط.
امم. امم. طبعًا أنا فهمت، و وآسفة طبعًا، إن أنتَ بفكرة إن أنتَ تكون وصلت لمرحلة إن أنتَ لمّا تكون مع العيلة، عشان يعني تحِس بالإرهاق، أو إن أنتَ بتبقى قاعد متكتِّف كده، و وحاسس إن أنتَ مش على طبيعتك، ولا بالعفوية اللي أنتَ بتحِب تتعامل معايا، طبعًا ده إحساس صعب بجد، الله يعينَك يعني. المفروض إن العيلة يبقى أكتر وقت آآ، أنتَ بتقضِيه معاه، بتحس إن أنتَ على طبيعتك أكتر. لكن اللي بيحصل العكس، إن أنتَ بتكون على طبيعتك أكتر مع أصدقائك، وده شيء طبيعي. بس الفكرة هنا، في حالتك إن الأصدقاء متعاونين أوي معاك يعني، لمّا بيلاقوك مش حابب المكان أو اتضايقت من أي حاجة، بيتعاونوا معاك وبيتقبَّلوا إن أنتَ مش حابب، لدرجة إن أنتَ قُلت لي ممكن أصحابك يقولوا لك: "طب تعالَ نغيِّر المكان." فدي حاجة بصراحة جميلة جدًا من أصدقائك طبعًا، وواضِح إن العلاقة ما بينكم آآ، جميلة جدًا يعني. أمَّا فكرة إن أنتَ تكون آه، دي فكرة إن أنتَ تكون مع العيلة، والعيلة خلاص تاخُد عنك انطباع اللي هو إيه، آه، ده هو خلاص، حاسس بالإحراج، هيبدأ بقى إيه، يتلغبط، هيبدأ إن هو يتصرَّف تصرُّف م مش تمام، فطول الوقت حاسس أصلًا بضغط. ففعلًا الطريقة دي تحسس أي حد على فكرة بالضغط، مش أنتَ بس يعني، مش عايزاك تلوم نفسك، أو أنتَ تحس إن أنتَ المشكلة فيك. لأ، بالعكس، هُم رد فعلهم هُم ال ال اللي مش تمام. لأن المفروض إن أنتَ في عيلتك، المفروض تكون مرتاح كويِّس جدًا، لدرجة إن أنتَ خلاص يعني بتبقى شايِل هَمّ المناسبة دي، حتى لو مناسبة عادية. بس فكرة إن أنتَ تجتمَع بقى بناس، تبقى حاسس إن أنتَ طول الوقت العين عليك، أو الناس خلاص واخدة عنّك فكرة، فبتحس إن التركيز معاك. فيعني طبعًا ده شعور صعب جدًا وأنا مقدّرة حاجة زي دي. طيب أ قُل لي، هو أنتَ دلوقتي لمّا ييجي حد يقول لك آآ، يعني هُم المفروض إن هُم عارفين دلوقتي، أو أخدوا فكرة عامة
آه، هو ده حقيقي. إمم.
إن أنتَ ما بتحبِّش المناسبات أوي، ما بتحبِّش التجمُّعات، خصوصًا لمّا يبقى في ناس غريبة وكده، أو ناس كتير، أنتَ ما بتحبِّش حاجة زي دي. طب أنتَ آآ، يعني الناس عارفة ده، قرايبَك يعني أو أهلَك عامةً، هل هُم على الرغَم من معرِفتهم، طول الوقت برضه مصمِّمين إن هُم يضغُطوا عليك وقت إن أنتَ تحضَر؟ وهل أنتَ لو ما حضَّرتِش، إيه اللي ممكن يحصَل، أو إيه نتيجة الوضع يعني، لو أنتَ رفَضت حاجة زي دي؟ طالما أنتَ طول الوقت حاسس بأن هُم بيضغطوا عليك، وحاسس بالإرهاق إن أنتَ بتلبِّي طلباتهم في الموضوع ده.
إمم. اهم. هو فعلًا يعني بيبقى الموضوع مُرهِق جدًا بالنسبة لي، آآ، بيبقى الموضوع يعني بيبقى في ضغط. ال بابايا شخص اجتماعي جدًا وبيبقى ملتزِم جدًا بمسألة المناسبات، سواء بقى كانت أفراح أو أي حاجة رسمية، لازِمًا نكونوا موجودين، ون ونتصرَّف بشكل لائِق، ويعني والحدَث نفسه يمشي بشكل رسمي أكتر. فهو دي يمكن من أكتر الحاجات اللي بتحسّسني بال بانعدام الراحة. والناتِج كمان إن أنا أنسحب من الفكرة نفسها، بيكون إن هو بيبقى في شوية زعَل، فبنضطَر بقى إيه، أبرِّر ال ال ال ليه أنا ما حضرتِش، أو إن أنا مثلًا أقول له: "ده أنا كان عندي شغل." أو أو كان في حاجة مثلًا منعَتني إن أنا أحضر وكده. فبصراحة ممكن ت تخلِّيني مثلًا أكدب عليه أو كده، فبيبقى الموضوع إنه بيبقى مش أحسن حاجة بصراحة يعني، أكدب وكده، بيبقى الموضوع مش مش لطيف بالنسبة لي. فكمان برضه إن أنا أقول له الحقيقة، بيبقى يعني بيزعَل وبيقول لي: "ما فيش حاجة تستحق إن أنتَ ت" آه، "إن أنتَ تقلَق، وإن أنتَ ت دُول قرايبَك وبتاع." بس أنا مش باحسِبها كده، لإن أنا ساعات باحس برضه إن البيئة تنافِسية شوية، وإن كل واحد بيستعرض الego بتاعه، أكتر ما يكونوا بي بيحاول إن هو يبقى في تواصل حقيقي ما بيننا. فعشان كده ممكن يكون مع صحابي، أنا بابقى ما عنديش أي تكلُّف إن أنا أقول أي كلام، أو إن أنا أبقى خايِف إيه اللي ممكن يطلَع من لساني.
بالضغط. تمام. طبعًا. وبيتقبّل. اهم. على طبيعتك. إمم. صح، صح، ووالله أنت عندك حق في جدًا في كلّ اللي أنت حاسُّه ده، وده شيء طبيعي جدًا آآ في ال في القعدة مع الأصدقاء طول الوقت، القعدة بتبقى عفوية أكتر، ما فيش رقابة، ما فيش إ تكتُّف أو تكلُّف في الكلام، فده شيء طبيعي. فطبعًا أنت بتقول إن ال آمم إن ال المناسبة العائلية بتبقى أكتر منها إستعراض، أكتر ما بتبقى آآ في مَحبَّة وفي وِد وكده، فأنت طبيعي إن أنت شخص عفوي وبسيط إن أنت ما تلاقيش الأُلفة اللي أنت بتدوَّر بتشوفها مع أصحابك مع العيلة دي، وطبعًا الضغط الكبير من والدك وكده. طيّب أنت ما جرّبتش إن أنت تتكلّم مع والدك بصراحة.
إمم.
يعني تفهِّمُه إن أنت آآ، أو تشرَح له بالضبط مشاعرك لمّا أنت بتحضَر ال الم ال ال المناسبة دي، وإن أنت ما بتقدَرش تبقى مم يعني إيه ب تتحمل حتّة الكُلفَة اللي بتبقى موجودة، أو إن ال الإستعراض اللي بيحصَل بالموضوع ده آآ، حاول إن أنت تشرَحه. يعني ما حاولتش إن أنت تعمل حاجة زي دي، أو ممكن تعمل حاجة زي دي والّا لأ؟ يعني لازم توصَّل له مشاعرك كلّها تجاه الموضوع ده. هل تقدَر تعمل حاجة زي دي والّا لأ؟
هو طبعًا يعني أنا حاولت قبل كده ويعني شرَحت له موقِف قبل كده آآ، هو كان رَد فِعله إنّه متفهِّم اللي أنا بامُرّ بيه بس إنه، إن "ده واجب والواجب لازمًا ي ي يتنفّذ ولازمًا تعمله حتى لو أنت مُكرَه عليه، وإنه ده صِلة رَحم هتؤجر عليها وإنه" يعني هو برضه يعني هو مُبرِراته بصراحة يعني مُقنعة جدًا، و وحسّيت إن أنا م يعني ممكن استسلِم ليها، يعني هو دايمًا بيقنِعني و في مُعظم الأحيان وبارُوح.
حلو جدًا. إمم. طيب بُصّ، حلو جدًا، فكرة إن أنت خدت خطوة زي دي وإن هو بيرجَع يقنِعك دي خطوة مبدئيّة كويّسة جدًا، خلاص ت والله طالما هو مُصمِّم بحاجة زي دي وكلامه برضه مُقنِع ك يعني كلامه مش غلط خلّينا مُتفقين على حاجة زي دي، فأنت حاول بقى إن أنت تقول: "خلاص أنا هارُوح المناسبة دي إكرامّا ليك وعلشان خاطرك أنت، بس اسمح لي إن أنا هاتصرّف بطبيعتي، يعني مش لازم أبقى رسمي أوي زي ما أنت مُتطلِّب، اللي هو لازم الحاجة كلّها تبقى رسميّة يبقى في نظام معيّن والكلام ده." قُل له: "لأ، أنا هاحضَر بس هاتصرَّف بطريقة عفوية بك يعني مش هاهتم بأي حاجة بقى ولا الإستعراض ولا الكلام ده كلّه، هاتصرّف بطبيعتي، تاني حاجة إن أنا هارُوح أحضَر بس لمدة صغيّرة وهامشي على طول، وده علشان خاطرك أنت." منها هتكون بتحس إن أنت بتقلّل الضغط شوية من عليك، وفي نفس الوقت هتكون بتعمل إرضاءً لوالدك وتعرّفه إن ده إرضاءً ليك فممكن ساعتها يستسلم إن هو ما يضغَطش عليك وكده، ويشوفك فعلًا أنت بتحاول عشان خاطره، فأعتقد إن هو ممكن ما ما يضغَطش عليك مرّة تانية وخلاص يستسلِم، طالما أنت بتحضر وبتبقى موجود في الصورة فخلاص يعني المهم إن أنت الهو ح يعني إيه إثبات حضور زي ما بيقولوا يعني. هل أنت شايف إن ده ممكن ينفَع معاك؟
إمم. إمم. إمم. فعلًا. هو ده طبعًا ه يعني هو ده حَل عبقري، حتى أنا كنت بافكّر في في حِتّة إن أنا أحضر و وقت قص قصيّر مثلًا وأقول إن أنا ورايا شُغل أو كده، يعني هي دي حل منطقي جدًا وحل يعني سهل و وبسيط، وأعتقد إن هو هيقتنع بيه كمان يعني. أنا باشكرِك بجد على ال على النصايح الجميلة اللي أنتِ قدمتيها، وبجد هي هي فعّالة وفعلًا هي هتنفع معايا جدًا يعني.
كويس. تمام، أنا طبعًا باتمنى لك التوفيق، وأنا دايمًا أنا هنا موجودة عشان أساعدك.